जी अ, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इस समय चिंता और उत्तेजना की वज़ह से बड़ा परेशान रहता हूँ, और उसका कारण भी ये है कि मैं थोड़ा-सा भावुक किस्म का इंसान हूँ। जो भी देख लेता हूँ उसके बारे में मेरा थॉट बहुत ज़्यादा चलने लगता है, मैं उसके बारे में ढेर सारा सोचने लगता हूँ, और पता नहीं सोचते-सोचते कहाँ निकल जाता हूँ और मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है। मेरा एक तो मेरी अ, हमेशा फ़ोन मेरे हाथ में रहता है और मुझे फ़ोन चलाने की बहुत आदत है। मैं सोशल मीडिया वग़ैरह चलाता हूँ और उस पर कोई अ, वीडियोज़ वग़ैरह देख लूँ, तो मुझे फिर बेचैनी होने लगती है, अरे, ये हमारे देश में क्या चल रहा है, ये कैसी चीज़ें चल रही हैं अ, म या क्या होगा, इस तरीके के थॉट मेरे अंदर आने लगते हैं। और कहीं न कहीं अ, उम, मुझे अ, नींद में दिक्कत होने लगती है, मुझे बेचैनी होने लगती है, और मेरे मतलब एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कई बार, या नर्वसनेस बढ़ जाती है कई बार। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, और ये ख़ासकर नि अ, रात के समय हो रहा होता है। जब मैं अ, रात के समय सोने जा रहा होता हूँ, तो मेरी आदत है सोते समय मैंने फ़ोन चला लिया, या कुछ देख रहा हूँ, या कुछ ऐसे वीडियोज़ आ गए जो मुझे थोड़ा-सा मेरी भावनाओं को आहत कर दें या उत्तेजित कर दें या मुझे बेचैन कर दें। तो वो समस्या से मैं लगातार जूझ रहा होता हूँ, और उस कहीं न कहीं उसकी वज़ह उसका असर जो है मेरे अ, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, और वो कहीं न कहीं मुझे बहुत तकलीफ दे रहा होता है कई बार। कई बार मैं उसके बारे में घंटों सोच रहा होता हूँ, या कई बार उसका असर दिन भर होता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो रही हैं और उसकी वज़ह से मेरी जो नींद है, उसमें व्यवधान बन रहा होता है, बाधा आ रही होती है। कई बार तो बिना सोए में खु सुबह खड़ा हो जाता हूँ और वो दिन भर थकावट बनी रहती है। तो ये मेरी समस्या है, अगर आप इस पर मुझे कुछ सलाह-मशविरा दे सकें? तो मैं आप का आभारी रहूँगा।
जी। अ, जी, जी। बिल्कुल अ, मैं न मैं धन्यवाद दूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। अ, ये अ, लाज़मी है कि मतलब आप इतना चिंतित रहते हैं इन सब चीज़ों को देख के, तो मैं इस ये जानना चाहूँगा कि आप सोने से पहले मतलब कितनी देर तक आप अ, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन द्वारा ये सब वीडियोज़ देखते हैं और साथ-साथ मैं ये ये जानना चाहूँगा कि मतलब आप किस प्रकार की रुचि रखते हैं कि आपको इतना ज़्यादा चिंतित चिंता हो रहा है क्योंकि देखिए, मतलब हर जगह आलोचना और उसका मतलब हर प्रकार के लोग हर जगह मिलेंगे तो आपको किस बात का लेके इतना ज़्यादा चिंता हो रहा है।
उ, जी। जी। कुछ भी जब मैं फ़ोन पे देख लेता हूँ, देखिए, मेरे तो एक सीधी सी बात ये है कि अगर मैं सिर्फ सोने की बात नहीं करूँगा, मैं पूरा दिन भर में मेरा फ़ोन मेरे हाथ में रहता है। मैं क्या है कि, मैं अम, व्यवसाय करने वाला आदमी हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ मेरी दुकान है, तो मैं जब तक दुकान पर बैठा हुआ हूँ तो फ़ोन चला रहा हूँ, ग्राहक नहीं है तो बात अलग है, यो ग्राहक हैं तो बात अलग हो जाती है लेकिन अगर ग्राहक नहीं है तो मेरा फ़ोन चल रहा चलता रहता है। मेरे बगल में जो दुकानदार हैं उनके साथ मैं वीडियो वगैरह शेयर करते रहता हूँ या वो मेरे साथ वीडियो शेयर करते रहते हैं। ये कई बार ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेज आ जाते हैं या ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं जो आपको तकलीफ देने लगते हैं कि हमारे देश में देखिए, किस तरीके से अंधविश्वास फैला हुआ है या हमारी राजनीति किस तरीके की चल रही है या ये देखो कैसे दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं या अम, लोगों के अंदर भावनाएँ खत्म होती जा रही हैं, लोग एक-दूसरे को कितना अम, स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो इस तरीके की चिवरा जो हैं चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं मुझे अ, मेरी भावनाओं को आहत कर रही होती है और मुझे चिंतित कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से मैं कहीं न कहीं और ज़्यादा परेशान हो रहा होता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि इस तरीके की ज़िंदगी अ, कैसे चलती रहेगी या कहीं ऐसा ना हो कि सब आगे जाके और हालत बिगड़ते चले जाए इस तरीके का मैं दूर-दूर का सोच लेता हूँ और बहुत गंदा-गंदा तक सोच लेता हूँ, कि पता नहीं कैसा होगा? यार हमारे आने वाले समय में क्या होगा? हम लोग कैसे जिएँगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारें इस तरीके से आगे बढ़ जाएँगी कि, हमारे भूखों नौबतें आने लगेंगी मतलब इस तरीके के कुछ भी बेबुनियाद सी टेंशने आपको होने लगती हैं। तो मैं वो चीज़ें और खासकर जब मैं रात के समय खाना खाने के बाद थोड़ा टहला फिर उसके बाद मैंने फ़ोन उठा लिया और कभी मूवी देखने लग गए, कभी सोशल मीडिया चला रहे हैं, कभी किसी से बात कर ली तो एक लंबा टाइम मेरा स्क्रीन के सामने गुज़र रहा होता है, जो बाद में मुझे तकलीफ भी दे रहा होता है और मुझे बेचैन भी कर रहा होता है, जी।
हुँ, जी। जी, अ, ये मतलब मैं बोलूँगा कि देखिए आप इतना सोच रहे हैं तो इम ये मैं ये काफ़ी अच्छी आदत है कि आप लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, आप अपने दोस्त देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। अ, लेकिन मैं आप की समस्या को और गहरे रूप से जानना चाहता हूँ, ख़ासकर आपको नींद के रूप में जो समस्या है कि आप मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रोज़ किस समय सोते हैं और आपकी क्या जो नींद है, वो नियमित रूप से एक समय पे आ जाती है या उसमें अनियमितता है? साथ-साथ ये भी है कि क्या आप जब मोबाइल रख के फिर सोने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें चल रही होती हैं? क्या आप शांति रूप से महसूस करते हो या अपने आप को आराम महसूस करते हो या किस प्रकार की तकलीफ़ आपको उस समय होती है?
जी, देखिए अ, मेरा सुबह का अगर सोने का रूटीन अगर बताऊँ तो मैं अम, सुबह जो है मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन रोज रात को सोता कितने बजे हूँ, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। कई बार होता है कि अगर मैं फ़िल्म देखने बैठ गया रात को 10 बजे तो 1 बजे फ़िल्म ख़त्म हो रही है, तो 2 बजे सो रहा हूँ। अ, कई बार ऐसा होता है कि मैं जल्दी सो गया, कई बार ऐसा होता है कोई वीडियो देख लिया तो वो मुझे बेचैन कर देता है, कई बार ऐसा लग रहा होता है कि किसी बच्चों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया, अपनी माँ को घर से निकाल दिया तो मैं लोग को देखता हूँ कि कलयुग आ गया है, कैसे लोग ये सब कर लेते हैं, या कई बार ऐसा हो रहा होता है कि कोई बहू अपने सास को पीट रही होती है, उनको परेशान कर रही होती है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे बड़ी परेशान कर रही होती हैं, कई बार देख लेता हूँ किसी ने अपनी वाइफ़ को जला दिया, किसी ने अ, अपने बेटे को काट दिया तो मैं कहता हूँ यार ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग, ये कलयुग नहीं है तो और क्या है, रिश्ते कहाँ तार-तार हो गए हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मुझे भावुक कर देती हैं और उस वज़ह से मुझे डर लग रहा होता है कि मुझे शादी करूँ या नहीं करूँ। मेरी कहीं फैमिली के साथ ऐसे इश्यू ना हो जाएँ, इस तरह की दिक्कतें ना हो जाएँ, तो मैं शुरू से ही भावुक रहा हूँ और वो मुझे थोड़ा-सा परेशानी कर देती है बढ़ा देती है अपनी तरह की चीज़ें। फिर दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि रात को सोने से पहले अम, अगर मैं स्क्रीन बंद करने के बाद की बात करूँ तो कई बार तो मैं इसलिए स्क्रीन बंद कर देता हूँ कि अरे! यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और कई बार ऐसा होता है स्क्रीन बंद करने के बाद भी वो बेचैनी बनी रहती है, लगातार बनी रहती है, रात-रात भर बनी रहती है। तो इस तरीके के हालत बन जाते हैं कई बार अगर स्क्रीन टाइम भी ना हो तो सामने भी कभी ऐसी परेशानियाँ देख लूँ कि कोई कमज़ोर आदमी को पीट रहा है, कोई उस पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? या कई बार मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो भी मुझे वो बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही होती हैं। जी।
जी। जी, हाँ, ये तो काफ़ी अ, चिंताजनक विषय है कि अ, अपने समाज में इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये वास्तविकता है। लेकिन मैं अ, आपकी समस्या को और रूपी से जानना चाहूँगा कि अ, क्या आप मतलब किस प्रकार का आपका खान-पान किस प्रकार से चल रहा है? क्या आप बेचैनी की वजह से या इन प्रकार की चीज़ों की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आप कुछ और नहीं सोच पाते हो? या मतलब एक प्रकार से आप खालीपन-सा महसूस करते हो, तो आप इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हो? या कहीं न कहीं मतलब आपको अ, ये वीडियोज़ देखना या सोशल मीडिया चलाना, इ इसकी तो लत तो नहीं लग गए है? और एक और चीज़ कि मतलब कि क्या आप किसी दोस्त या किसी सलाहकार से इन सब चीज़ों के बारे में आपने पहले सलाह ली हुई है? कुछ आपने प्रयास किया है कि, "मैं अपनी आदत को सुधारूँ?"
जी, देखिए, अगर मैं अपने खाने की बात करूँ, तो मेरा रूटीन खाने के मामले में अच्छा है। मैं ठीक समय पे खाना खा लेता हूँ और अच्छा खाना खाता हूँ। अम, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मेरी दिक्कत ये ज़्यादा है कि मैं सोचता ज़्यादा हूँ। मुझे कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग की समस्या है। और जैसा आपने कहा कि लत की बात करूँ, तो मुझे एक समय पर तो ये लगता है कि लत तो है मुझे, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया भी नहीं चला रहा होता हूँ, तो मैं मोबाइल में फ़िल्म देख रहा होता हूँ। मुझे फ़िल्म देखने की आदत पड़ गई है। तो कभी-कभी दुकान पे जब मैं फ्री बैठा होता हूँ या दोपहर के समय कोई ग्राहक वगैरह नहीं होता है, तो मेरा अमूमन समय या फ़िल्म देखने में गुज़र रहा होता है या मैच देखने में गुज़र रहा होता है या कुछ भी ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखने में गुज़र रहा होता है जो थोड़े-से लाभप्रद हों या ज्ञानप्रद हों। और वो भी ना हों, तो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, जिनमें से कभी-कभी कुछ वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, कभी-कभी जो वीडियोज़ होते हैं, वो आपकी भावनाओं को आहत कर देते हैं, और जब भावनाएँ आहत होती हैं, तो कहीं न कहीं वो तकलीफ़ें दे रही होती हैं। और मैं अपनी समस्या की बात करूँ, तो मैंने कोशिश की है अपने दोस्त-यारों के साथ बात करने की, फ़ैमिली के साथ भी बात करने की, और फ़ैमिली तो मुझे ख़ैर बचपन से जानती है। उनको पता है कि मैं कितना भावुक हूँ, चीज़ों को लेकर या उन परिवारों अपने परिवार को लेकर। तो मैं उनके साथ भी इस तरीके से बातें करता हूँ। हमारे कुछ दोस्त वगैरह हैं, कुछ साथी लोग हैं, वो भी यही कह रहे होते हैं कि, "तुम्हारा सोचने से क्या हो जाएगा? चीज़ें ठीक हो जाएँगी क्या? नहीं होंगी। तो कुछ कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। तो फिर क्यों सोच रहे हो? इतनी परेशानी क्यों ले रहे हो?" लेकिन कहीं न कहीं वो एक आदत होती है, इंसान का व्यवहार होता है, उसका नेचर होता है, और वो कहीं न कहीं आपको लपेट देता है। मैं भी उसी का मारा हुआ आदमी हूँ। कभी-कभी मैं भी बड़ा परेशान हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि अम, शायद मैं इसके पीछे कुछ निराकरण निकाल सकूँ, कुछ इसके पीछे के समाधान निकाल सकूँ। तो अगर आप कुछ मेरी मदद करें, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। जी।
जी, जी, मैं आपका बिल्कुल पूरी रूप से मदद करूँगा। अ, जहाँ तक आपकी बातों से लगता है कि अ, आपकी स्थिति अ, उम, काफ़ी गंभीर रूप में ए, चली गई है। क्योंकि आप एक प्रकार से एक अ, जो होता है, एक अ, लत नाम के रूप में आप फँस गए हैं कि आपको खालीपन में कुछ मिल नहीं रहा, तो आप कभी मूवी देख रहे हैं, कभी सोशल मीडिया चला रहे। तो एक एक एक अ, ये अच्छी आदत नहीं है। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ये कोशिश करें कि धीरे-धीरे, मतलब जो होता है, मोबाइल की ऐसी सेटिंग करें कि या तो ये ऐप्स धीरे-धीरे म एक डिलीट ही कर दें या किसी प्रकार से इन्हें इनसे आप दूर होने का प्रयास करें। मोबाइल में बहुत सारी ऐसी तकनीक होती हैं, जैसे कि आप मोबाइल में इनको लॉक करके रख सकते हो या इनका नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दो। या तो मतलब एकदम अगर मोबाइल से आपको छुटकारा चाहिए, तो एक ये कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल में ग्रे स्केल ऑन कर दो, जिससे आपका मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो जिससे मतलब एक प्रकार से आपके दिमाग पे कम उसका असर पड़ेगा। साथ-साथ आप ये कोशिश कीजिए कि आप एक न नए अच्छी आदत अपनाने का प्रयास कीजिए। खासकर आप जब बोल रहे हैं कि आप दुकान पे बैठे रहते हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर में भी उसी प्रकार की कहानियाँ भी छपी रहती हैं, तो उससे अच्छा मैं आपको यही कहूँगा कि आप कुछ नोवेल पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं अ, जिससे मतलब औ और अपने ज्ञान में आप वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, खाली समय में अगर इंसान इसी प्रकार की चीज़ें अगर रोज़-रोज़ देखें, तो वो ये वास्तविकता है कि उसको काफ़ी चिंता अ, जता देगा। और सोशल मीडिया की बात करूँ, तो उसकी भी यही समस्या है कि अगर आप एक उस प्रकार की वीडियो देख लेंगे, तो बार-बार आपको उसी प्रकार की वीडियो अ, आती रहेगी, जो काफ़ी दुखद है, क्योंकि देखिए, अपना समाज ऐसा है कि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं, काफ़ी बुरे लोग भी रहते हैं। तो ब आप अगर कितना भी सोच लें अ, आप अपनी तरफ से जितना भी प्रयास कर सकते हैं, तो उ उसका कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में अपने माता-पिता और अ, अपने जो दोस्त हैं, सबकी इज़्ज़त कीजिए और साथ-साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। ये अ, ये यही आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मतलब मैं बोलूँगा कि हमें खामखा किसी चीज़ के बारे में अ, सोचते हुए अ, परेशानी अपना जीवन अ, में परेशानी लेना और साथ-साथ अपनी नींद को अ, हराम कर लेना और अपने आप को बेचैन कर लेना एक सही तरीका नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि मतलब आप एक नए आदत अपनाइए और अम, खाली रूप में। और साथ-साथ, सुबह अगर आप चाहें, तो योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अ, मतलब कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब अ, न साथ-साथ मतलब कुछ अच्छे कसरतें कर सकते हैं। अगर हैं, तो दोस्तों के साथ या अगर आपको मौका मिले, तो आप कुछ ऐसे अ, खेलने का भी चीज़ें अपना सकते हैं।
जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी। अ, सही कह रहे हैं आप। मैं अ, नॉवल्स पढ़ सकता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ सकता हूँ, मुझे उनको पढ़ने में मज़ा आता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अम, नॉवल्स वगैरह पढ़ूँ और मैं अपने माइंड को अ, डायवर्ट होने से बचाऊँ और वो उतना ज़्यादा ना सोचूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे सकारात्मक रहना पड़ेगा और अपनी भावना पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार साझा किए और मेरी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। मैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। अम, शुभ रात्रि, ख़याल रखें। धन्यवाद।
जी। अ, मुझे भी आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। अ, धन्यवाद, शुभ रात्रि।